คือมันเจ็บอยู่แล้ว ใส่ก็เจ็บ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบ อะ ก็
ค่ะ อ๋อ ถอดก็ ถอดก็ได้เหมือนกัน ค่าเท่ากันเนาะ
ใช่ ก็เลยแบบ อะ ถอดแล้วก็วิ่ง ๆ ๆ ๆ พอไปถึง อ้าว! รถบัสอยู่ด้วยจริง ๆ แบบเจอ
โอ๊ย โล่งใจ <chuckles>
ใช่ เจอแบบสถานีรถ ใช่ เจอรถบัสจอดอยู่ แล้วแบบพอเราขึ้นรถไปได้แค่แป๊บเดียวอะ รถบัสก็ออกอะ เราก็แบบ อ้โฮ เกือบไปแล้ว อะไรอย่าง เงี้ย แบบ
ลุ้นแทน ค่ะ ค่ะ เกือบไปแล้ว <chuckles> ไม่งั้นได้นอนต่ออีกแล้ว 1 คืนเนี่ย คือ คือแบบว่าฟัง ฟังดูแล้ว ก็แบบว่า เอ๊ะ ปกติเนี่ย ตรงนี้เรา เราน่าจะต้องมีแบบ เอ่อ เป็นเครื่องมือในการดูทิศทางไหมคะ อย่างเช่นว่า มีจุด เอ่อ จุดที่รถเขาจะมาจอดเนี่ย ถ้าเราดูจากแบบ Google Maps ในมือถือเนี่ย ตรงนั้น ตอนนั้นเราดูไม่ได้เหรอคะ?
ใช่ มันไม่มีพ็อยนต์บอกอะค่ะ เพราะว่ามันเหมือนมันเป็นแบบจุดจอดรถบัสเฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้แบบมีเป็นสถานี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นแค่ป้าย อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ค่ะ อืม เป็นจุดเล็ก ๆ ใช่ไหมคะ?
ใช่ แล้วคือโดยปกติอะเขาก็คงคิดว่า เออ ถ้าใครนั่งรถบัสมา เขาก็คงนั่งไป แบบอาจจะเลือกที่จะเดินไป แล้วขากลับก็นั่งรถบัส อะไรอย่างเงี้ย เพราะมันง่าย อะไรอย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ มันง่ายแหละ แต่มี มีคุณนี่แหละค่ะ <chuckles> เลือก เดินมาอีกทางหนึ่ง
ใช่ แต่เรา แต่เราเลือกแบบสลับกันไง เราเลือกแบบนั่งรถบัสไปแล้วก็เดินกลับ อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบ ว่า <chuckles> งง ๆ เออ
เออ <chuckles> ค่ะ ก็แบบว่าเส้นทางใหม่ ๆ ของชีวิตนะคะ ก็เลยแบบได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เลย ตอนนั้นนี่ถามจริง ๆ นะคะว่า กลัวไหมคะเนี่ย?

แล้วก็มีไปหลงที่ปราสาทอีกอันหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบเราก็นั่งรถไป แล้วมันเหมือนกันเลยค่ะ เหมือนมันจะต้องนั่งรถบัสเนาะ แล้วไอ้รถบัสเนี่ย มันก็มีแค่รอบ รอบแบบรอบ จริง ๆ มันก็มีหลายรอบ อันเนี้ย อันเนี้ยมีหลายรอบ อา แต่ว่าด้วยความที่เราอะ ขาไปเรานั่งรถบัสไปแล้ว แล้วขากลับก็คิดว่า เออ เดี๋ยวเราอะนั่งแบบ เอ๊ย! เดี๋ยวเราเดินกลับดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า
ค่ะ อ๋อ ค่ะ มันก็จะมีรอบเดียวอย่างงี้ใช่ไหมคะ? ค่ะ เพียงแต่ว่า โอ๊ย! มันสามารถเดินกลับได้เลยเหรอคะ? ระยะทางไม่ไกลเหรอคะ?
มันเป็นเหมือนเป็น shuttle เฉย ๆ อะค่ะ ที่แบบนั่งประมาณแบบ 2-3 กิโล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ แล้ว แต่ว่าอันเนี้ยมันหมายถึงว่า รถที่รับส่งระหว่างสถานีรถกับปราสาทนะ เพราะว่าเราอะจะต้องนั่งรถบัสกลับจากเมืองเนี้ย เพื่อกลับไปปารีส ไปนั่งรถไฟกลับปารีสอีกครั้งหนึ่ง
อ๋อ ค่ะ อืม ก็ยังอุตส่าห์เดินได้ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! หลายรอบมากนะคะกว่าจะเดินทางไปถึงแต่ละจุดเนาะ เออ ถ้า ถ้าหลงนี่แย่เลย
ใช่ ไอ้ ไอ้รถบัสที่ไป ใช่ค่ะ และอีรถบัสที่แบบจะต้องนั่งไป ไปสถานีรถไฟอะ
มันเกิดอะไรขึ้นคะ รถบัสเนี่ย?
มันมีแค่สายเดียว แล้วแบบคือถ้าเราพลาดอันเนี้ยแล้ว ก็คือเราต้องนอนค้างที่นั่นเลย อะไรอย่างเงี้ย ส ใช่ แล้วเราอะไม่ได้จอง เพราะเรากะว่าเราจะกลับไปนอนปารีส ใช่ไหมคะ ฮะ?
อ๋อ อีกแล้วนะครับ นั่นไง แล้วเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย?
คือขากลับอะ เราก็แบบ เออ เดินกลับดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะคนละทางกับที่เรานั่งรถบัส เพราะมันก็ มันจะเป็นถนนรถบัสกับถนนคนเดิน มันจะแยกจากกันน่ะค่ะ
อ๋อ เหรอคะ? อ๋อ ค่ะ โอ๊ย ตรงนี้แบบข้อมูลใหม่
เราก็เดินเล่นเดินชิล เดินเล่นเดินชิลไป ใช่ จนแบบ
คือชิลเนาะ <chuckles> กินลมชมเมืองไปนะคะ
มันเหลือเวลาแค่แบบประมาณ 0.5 ชั่วโมง ที่แบบรถบัสจะออก อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราอะก็แบบ เอ๊ะ! ทำไมมันยังไม่ถึงอีก แบบหมายถึงว่า ระยะทางมันควรจะถึงป้ายรถเมล์เราได้แล้วนะ เพราะว่ามัน มันก็ไกลแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แบบทำไมมันยัง
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ มันน่าจะแบบมา เดินมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างเงี้ยเนาะ มันน่าจะเข้าใกล้แบบจุดมุ่งหมายแล้วล่ะ แต่ว่าทำไมมันไม่ถึงสักทีล่ะคะ ถนนมันยืดออกหรือเปล่า? <chuckles>
ใช่ แล้ว ใช่ ใช่ คือถนนมันก็ยังมีต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ แล้วพอถึงตรงนั้นน่ะ เราก็นั่งคิดอยู่ว่า "เฮ้ย! เราเอาไงดีอะ?" แบบว่าจะเดินต่อไป หรือว่าแบบจะเดินถอยหลังดี เพราะว่ามันดูไกลมากแล้วอะ อะไรอย่างเงี้ย อือ
โอ๊ย! ค่ะ นั่นน่ะสิคะ โอ๊ย! น่ากลัวอยู่เหมือนกัน อันนี้มืดหรือยังคะเนี่ย?

ไม่ได้ไปค่ะ ก็คืออยู่ อยู่เที่ยวเมืองนั้น แต่ตอนที่เที่ยวเมืองนั้นน่ะ คือตอนแรกเราไม่ได้แพลนว่า เราจะเที่ยวที่นี่ ใช่ไหมคะ คือเหมือนกะว่า ใช่ กะว่าจะเดินแค่รอบ ๆ แบบที่พาร์ก ซึ่งมันก็มีปราสาทของที่เมืองนี้อีกเหมือนกัน แต่ว่ามันก็เป็นปราสาทเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
โอ้ น่าเสียดายจัง เป็นยังไงคะ? อ๋อ ค่ะ เป็นความบังเอิญ เนาะ อืม ค่ะ มันอาจจะไม่สวยเท่าที่เราตั้งใจจะไปนั่นเองเนาะ
ใช่ เพราะอันนั้นน่ะ เป็นปราสาทใหญ่เลยที่แบบเหมือนเป็นอารมณ์แบบดิสนีย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อ๋อ เห็นภาพเลยค่ะ โอ้ มันน่าไปจริง ๆ นั่นแหละ เออ แล้วตรงนี้พอแบบเราไม่ได้ไปแล้ว เราไปเดินเที่ยวปราสาทแถวนั้นน่ะ บรรยากาศมัน มันแบบพอถูไถไปได้ไหมคะเนี่ย?
ใช่ อืม คือเราอะไม่ได้เข้าไปในตัวปราสาท เพราะว่าที่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นปราสาทเล็ก ๆ เราก็รู้สึกว่า เออ แบบ คือเราก็เคยเข้าไปหลายปราสาทแล้ว เราก็ว่า เออ มันก็คงเหมือน ๆ กัน แต่อันนั้นน่ะที่เราอยากไป เพราะว่า เอ่อ มันจะเป็นเหมือนต้นแบบของปราสาทเรื่องแบบ Beauty and Beauty and The Beast ของดิสนีย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันที่แบบมันจะดูอลัง อลัง นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบอยากจะไป อืม แต่ว่า อะ พอไม่ได้ไปปุ๊บ เราก็เลยมาเดินเล่นเมืองนี้ค่ะ กลับกลายเป็นว่ามันแบบเป็นเมืองน่ารัก น่ารักอะแบบสวย เราชอบ คือเป็นคน ใช่ คือเป็นคนที่แบบไม่ชอบความจอแจอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ ชอบแบบ
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อค่ะ <laughs> เห็นภาพเลยค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อืม โอ้ ค้นพบเลย ค่ะ อ๋อ ตรงนี้เป็นแบบเมืองเงียบ ๆ เหรอคะ?
ใช่ เป็นเมืองเล็ก ๆ อะคะ เหมือนแบบเป็นสายธรรมชาติ
ค่ะ อ๋อ ที่เราแบบสามารถแบบเดินได้สบาย ๆ เงี้ยเนาะ แล้วตอนนั้น ก็คือ ไปคนเดียวด้วยนะคะแบบว่าไปเดินเที่ยวคนเดียวเลยเหรอคะ?
ใช่ ค่ะ

ใช่ค่ะ ก็อย่างอันเนี้ย เราอะจำคลาดเคลื่อนไปประมาณ 1/2 ชั่วโมงเนาะ แต่ว่าเราอะ ก็คิดว่าเราไปถึงก่อน เพราะว่าเราจะต้องไปซื้อตั๋ว อะไรอย่างเงี้ย อือ เราก็แพลนแล้วว่า เออ เราต้องไปถึงก่อน เออ เพื่อไปซื้อตั๋วนู่นนี่นั่น พอไปถึง อ้าว! ตั๋วไม่มีให้กดแบบเกิด
โอ้โฮ! ครึ่ง ชั่วโมงเลยทีเดียว ค่ะ อย่างงั้นแล้วเป็นยังไงต่อ? อ้าว! อ๋อ เพราะว่ามันเลยเวลาไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ค่ะ เหมือน อ้าว ตั๋วไม่มีให้กด ก็เลยแบบเดินไปถามที่เคาน์เตอร์ว่าแบบเธอ ฉันจะไป de Chambord แบบทำไมฉันซื้อตั๋วไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "อ้าว! รถออกไปแล้ว 2 นาทีที่แล้ว" เราก็ อ้าว
ค่ะ อ้าว! มาช้าไปเสียแล้ว <chuckles>
อ้าว! ฉันมา ฉันเผื่อเวลามาแล้วนะ ฉันเผื่อเวลามาแล้วครึ่งชั่วโมงมันจะไปได้ยังไง อะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วเขาก็แบบชี้ให้เราดูว่า อะ ตารางเวลารถก็คือแบบเราเนี่ยแหละจำผิดไปเอง 1/2 ชั่วโมง อะไรอย่างงี้
อ๋อ ค่ะ <laughs> เป็นไง? โอ้โฮ เขามีหลักฐานนะ ชัดเจนนะยูหันไปดูนาฬิกาก่อนจ้า ยูมาผิด แต่ตรงนี้คือแปลกมากเลยนะคะ คือแบบถ้าเป็นในเมืองไทยบ้านเราเนี่ย ก็จะเหมือนกับว่า มันก็จะมีตั๋วขายตลอดเลยเนาะ แต่ของเขาเนี่ย มันจะมาเป็นรอบ ๆ เหรอคะ?
ใช่ ค่ะ ใช่ มันไกลไงคะ จากเมืองเนี้ยนั่งไปก็เกือบอีก 2 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วเราอะก็เลยแบบ เขาก็บอกว่า "เออ ถ้าอย่างงั้นน่ะ ยูก็ต้องตามไปแบบนั่งแท็กซี่ไป" เราบอกจะบ้าเหรอนั่งแท็กซี่ไป 2 ชั่วโมงเธอ ค่าแท็กซี่ฉันเท่าไร เออ อะไรอย่างงี้
อ๋อ ค่ะ อ้าว! <laughs> โอ้โฮ ค่าใช้จ่ายเท่าไรกันล่ะ ใช่ ๆ โอ้โฮ มันก็น่าจะไม่ถูกมาก แล้วตอนนั้นน่ะ มีความรู้สึกยังไงคะ? มีความแบบกังวล กลัว หรือรู้สึกว่า อุ๊ย! ท้าทายอย่างงี้ เราจะต้องหาทางแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะ